Ja, ja, genau. Also, ja, wie Maschinen das meiste rausholen mit möglichst wenig, äh, Eingaben. Also Mhm. Ja.
Und nicht wie Lebewesen. Ja, ja. Also, es ist respektlos eigentlich. Und da du hast recht, da könnte man wirklich drüber nachdenken, dass diese, t ja, tiergerechte Haltung einfach äh, dass man da noch mehr Auflagen hat, ne? Dass es diese industrielle, äh, ja, Aufzucht das ist schrecklich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, ja.
Hast du das schon mal gehört? Da gibt's in China, gibt's, äh, Hochhäuser, das sind, äh da werden dann Schweine, äh die sind in in verschiedenen Etagen. Da gibt's auch die werden dann mit 'm Aufzug hoch und runtergefahren, wenn's sein muss. Da ist aber alles drin dann. Also die werden da geboren.
O so also so Schweine f für die Fleischverarbeitung, ja.
Ja, und da ist genau, und in diesem Hochhaus ist dann auch, äh wie heißt die die Metzgerei drin. Da ist gleich also, das ist so furchtbar, es ist schrecklich. Und da sind Tausende von Tieren in so in die in so einem Hochhaus. Es ist ganz furchtbar, wirklich. big Boss
Oh je, ne, das habe ich noch nie gehört. Ja. Also also ja, dann d k ähm, in in anderen Ländern haben die Tiere dann <snorts> anscheinend noch weniger Rechte, ne? Ja. Ah, schrecklich, ja.
Ja, ich denk's auch. Ja, ja, ganz klar. Es ist traurig einfach wirklich, wie manche, ja, auch da drüber mit der Situation umgehen, ne?
Ja es ja, ist auf jeden Fall 'n wichtiges Thema, über das wir gesprochen haben.
Ja Auf jeden Fall, ja. Und ist traurig auch, ne, was passiert so. <giggles>
Vielleicht Tier. Ja. Okay, machs gu
Danke dir.